Ah bah, en fait, à ce moment-là, ce qui m'est passé par la tête, ça a été la peur de dire: «Mais en fait, on a mis un game plan, qu'en fait, le game plan, que j'avais, il est à l'opposé de la réalité» et en plus de ça
Donc c'était vraiment de l'improvisation quoi.
Ah bah, là en fait, ça a été de l'adaptation, heu ,et en fait, ce je devais passer à 20:30 à la f au f au final je suis passé à 23:30 puisque j'étais le main event, c'est-à-dire l'événement en fait, heu, principal, la carte principale du co heu, de de cette soirée-là. Heu, il y avait mes enfants qui étaient venus, il y avait mes amis, heu, il y avait ma famille qui était là
OK. Mmh mh. D'accord. Oui, donc c'est c'est vraiment un très, très grand moment.
et en fait Oh non, mais ça a été un grand moment, ça a été un moment de stress, et en fait j'ai perdu. Mais, j'ai pas perdu de justesse. J'ai perdu ou je me suis fait, mais heu, pardon du terme, mais je me suis fait démonter quoi. La personne me quand elle me frappait, heu, j'avais l'impression qu'elle avait des marteaux, quand j'avais la garde, je reculais de 3 m, il était plus rapide, plus agile, plus technique, plus stratégique. Heu
Mmh. Mmh d'accord. Mais N d'accord.
un loupé complet.
Ça m'étonne un peu p puisque, heu si, enfin si, heu heu, si ton entraîneur t'a dit que, heu heu, il s'agit d'un d'un d'un type de d'adversaire ça m enfin ça m'étonne, puisque l'ad l'adversaire ensuite était était, heu, complètement différent. Il y a un il y a un très grand écart entre ce qu'il t'a dit et ce qui ce qui s'est passé.
Il s'est Ah complètement différent. J'ai su ah non, mais j'ai j'ai j'ai j'ai su plus tard, heu, j'ai su plus tard qu'en fait mon entraîneur s'était, heu, s'était séparé, heu, de sa femme pendant, heu, pendant ma préparation et heu et en fait, heu, il avait jamais vraiment eu la confirmation de mon adversaire, c'est lui qui s'était avancé et en fait il avait fait une erreur. Sauf qu'une erreur à ce niveau-là, une erreur à ce niveau-là en fait ça pardonne pas. Heu, moi j'ai mis
D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui, puisque la mise est très, très grande, donc heu, même, heu, 1 petite erreur, ça fait
Maintenant là c'est c'est ça, j'ai été blessé, j'ai j'ai mis au moins 6 mois, heu, à remonter sur un ring, le traumatisme a été assez violent
ça fait mal. Oui.
et heu, j'ai rencontré un autre entraîneur